Sosyal destek stresle başa çıkmanda ne kadar etkili oluyor?
Ya bence gerçekten büyük bir ölçekte, eee, etkili oluyor diyeyim. Çünkü, eee, o arkadaşlık ilişkileri, işte, o insanların sana karşı, işte, böyle zor durumda olduğunda, eee, yardımcı olması gerçekten o kişinin bence moralini çok yüksek tutar. Yani, benim öyle oluyor. Böyle stresli olduğumda, üzgün olduğumda o arkadaşlarım gelip işte, eee, benim derdime ortak olduklarında gerçekten benim böyle modum yükseliyor. O stresten bir süre de olsa uzaklaşabiliyorum. Eee, onun dışında, eee
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Anladım. Ne güzel. Yani hani, bu şekilde arkadaşlarının zaten yanında olması da çok güzel. Eee, arkadaş dedin zaten en baştan ama ben yine de sorayım. Eee, yani özellikle mesela bir problem yaşadığında, seni strese sokan bir durum olduğunda ilk kimlere anlatıyorsun genelde? Hani, var mı yani işte, "Ailemden şu kişiye söylerim, arkadaşlarımdan şuna söylerim," gibi.
Kesinlikle. Var, var. Tabii. <chuckles> Ya annemle paylaşırım kesinlikle, aile dersek zaten tek çocuğum, yani, aslında böyle bir arkadaş açlığı da var, yani, küçüklükten beri gelen çünkü, eee, yani, ben böyle kesinlikle şımartılarak büyütülmediğim için böyle hep böyle bir arkadaş arayan biriydim küçüklükten beri. Böyle çok, eee, nasıl diyeyim, egolu olmazdım insanların düşüncelerine karşı, hep böyle onlarla arkadaşlık kurmaya, sohbet etmeye çalışırım. Çok arkadaş canlısıyım, yani, o konuda. Bu yüzden de bunun şeyini çok çektim. Hatta bir sürü, eee, bana kazıklar atıldı ama artık neyse ki öyle değilim. Eee
Hı hı. He! Anladım. He he. Hı hı. Anladım. Ne güzel. O anlamda kötü olmuş yani, "Arkadaş canlısıyım," dedin diye ne güzel dedim aslında ama sonrasında hani, iyi olmayan yanları da olmuş tabii ki. Eee, peki, eee, annenle mesela konuşurken yani, her şeyi rahatlıkla anlatabiliyor musun? Yoksa mesela bazen işte, hani, o o da endişelenmesin diye bazı şeyleri anlatmadığın oluyor mu mesela? Yani, eee, bu anlamda filtreliyor musun bazı şeyleri?
Evet. Kesinlikle. A! Tabii ki. Evet, kesinlikle filtreliyorum, yani, şu an küçük bir, eee, şehirdeyim diyeyim, kasabada diyeyim hatta, onların yanında değilim. O yüzden burada da böyle saçma sapan muhabbetler çıkıyor bazen. Eee, bu yüzden de ben de geriliyorum ama a ayrıyeten, hani, annemi de arayıp böyle, eee, onu da strese sokmak istemiyorum. Eee, bu tabii ki de oluyor, yani ama böyle arkadaşlarıma falan anlatıyorum. Onlarla hatta böyle bunun dalgasını falan geçiyoruz bazen. Eee, o konuda çok sıkıntı olmuyor ama hani, onun dışında böyle, eee, onun endişeleneceği şeylerdense böyle hani, eee, fikir alma konusunda benim kendi iç sıkıntım diyeyim artık, eee, o konularda böyle, eee, hiç çekinmiyorum. Daha doğrusu, hani, en düzgün, eee, cevabı, eee, nasıl diyeyim, yöntemi, taktiği bana o veriyor. Emm, bazen mesela arkadaşlarım hakkında çünkü, eee, bazı şeyleri fark edemiyorum ve benim göz perdemi artık annem açıyor, yani. Eee, evet.
Hı hı. A! Hı hı. Hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım, ne güzel. Evet. Ha! Anladım. Yani, aslında arkadaşlık ilişkilerinde de sana o anlamda yardımcı oluyor.
Kesinlikle oluyor, yani çünkü sonuçta, ııı, onun çocuğu o şeyden kazık yediğinde eve gelip ağlayanı oluyor. Ortaokulda sürekli, ı bunu yaşıyordum ve, eee, annemle hep dertleşirdim. O yüzden de hani arkadaşlar da evet, bir yere kadar ama aile çok önemli bu konuda, o kişiye hani destekte.
A, ne güzel! Hı hı. Hı hı. Doğru, kesinlikle. Yani, bir de seni en iyi tanıyan kişi odur zaten, yani düşündüğün zaman. A, ne kadar yakın arkadaşların olsa da, yani, senin her türlü karakterini bilen, eee, iç hani eee, ne düşündüğünü yani sonuçta arkadaşlıklar bazen yani ne kadar yakın olsa da senin ne düşündüğünü tam bilemeyebiliyor, hani a art niyet düşünülebiliyor vs. o anlamda kesinlikle. Peki, arkadaşlarınla genelde şu anda mesela, "Öncesinde kazık yedim," dedin ama şu anda aran nasıl? Hani genel anlamdaki genel anlamda arkadaşlık ilişkilerinden memnun musun? Hani sana destek oluy oluyorlar mı bu anlamda?
Kesinlikle. <chuckles> Maalesef. N evet. <chuckles> Evet, yani, memnunum aslında, emm, şöyle söyleyeyim, birkaç tane olsun, eee, iyi olsun. Yani dost olsun yeter, kafasındayım artık çünkü eskiden, böyle, ııı -nasıl diyeyim kalabalık arkadaş gruplarında da barınmayı seviyordum. Yani, böyle, herkesin birbiriyle iyi anlaştığı bir grup benim gözümde çok güzel geliyordu, işte, o tek çocuktan da geliyor olabilir. Hani, böyle, sürekli kalabalık ortam, eee, isteği falan ama, eee, bu tabii, eee, "Nerede çokluk, orada şeylik," diye bir laf vardır yani. <chuckles> O yüzden de, eee, insan Evet, evet, yaramadı ve, böyle, şey oldum, yani, emm, "Az olsun, öz olsun," dedim. Çünkü birbirinin arkasından konuşmaya başlanılıyor, işte, yüzüne bakıp gülünüyor ki ben hiç sevmem bunu yani. Bu da beni daha sonrasında, işte, strese sokuyor yani, eee, gelip benimle konuşmak varken arkamdan konuşunca şey oluyorum. "Ben gideyim onunla bir konuşayım," daha çok üstüme yük bindiriyorum, böyle bir arkadaş grubu, eee, söz konusu olunca. Onun için artık, böyle, 1-2 tane arkadaşım var. Onlarla gerçekten hani, kardeşim derim, ailem de çok seviyor zaten sürekli bize gidiyorlar, geliyorlar. O yüzden, evet. <chuckles>
Hı hı. Hı. He he. Evet. He he. <laughs> Doğru. O çok işe yaramadı o zaman sonrasında. Hıı. Tamam. Hıı. Hıı. Doğru. A, ne güzel! Yani, en azından şu anda, eee, o şekilde, hani, sana da güvenen, sana da destek olan, senin de güvendiğin arkadaşların olması güzel. O zaman bu, eee, kazık atılan dönemlerde daha çok, eee, büyük gruplarda mıydın? Yani daha, böyle, kalabalık grup arkadaş grupların mı vardı? O yüzden mi, sıkıntılar oldu?
Evet. <chuckles> Ya, benim Aslında şöyle bir arkadaşım vardı, lise zamanında, o arkadaşım da, böyle, genelde sosyal biriydi. Yani onun da iyi anlaştığı birkaç kişi olunca biz, böyle, kalabalık geziyorduk ve o kalabalık ortamda onun aslında, hani, yakın arkadaşı bendim. Herkes de böyle biliyordu ama, eee, sonrasında hareketleri bana karşı değişmeye başladı. İşte, o grubun içinde beni e rezil etmelere kadar geldi yani, böyle. Çünkü ben onunla paylaşmışım mesela özel bir şeyimi, o grupta söylenilince hani, eee, uygun olmuyor hâliyle. Ben de, eee, böyle, hep bunu yedim, yuttum ama artık belli bir yerde patladı. Onun hareketleri de absürtleşmeye başlayınca ben de mesela ilk defa orada, eee, bir arkadaş sildim. Benim için de ilk olmuştu. Ama şey dedim sonrasında: "Bu insan iyi ki hayatıma girmiş ki bana bunu öğretmiş," dedim. O yüzden, böyle, işte, i kalabalık ortamlarda da artık, böyle, çok rahat olamıyorum. Geçmişten kalan bir şey olduğu için stresleniyorum yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. A! Doğr Hı hı. Hıı. Doğru. Hıı, anladım. Yani, kötü olmuş gerçekten ama dediğin gibi yani, her kötü şeyden de bir ders çıkarılabiliyor. Yani, bu anlamda, bu şekilde bakabilmen gerçekten güzel. Peki, eee, yani, şu anki mesela yakın arkadaşların arasında düşününce, eee, genelde, hani, stresle başa çıkma konusuna geri dönecek olursak, emm, ne şekilde destek alıyorsun? Yani her şeyi genelde anlatmayı tercih eder misin? Hani, içinde tutamayan biri misin? Hani, genelde çözüm odaklı mı sorularını soruyorsun, yoksa biraz daha içini dökmek odaklı mı aslında? Hani, o anda bir yardımdan ziyade, hani, en azından söyleyeyim kafamdan çıksın gibi mi?
İ kesinlikle. Teşekkür ede <chuckles> Tabii. <chuckles> Ya, içimi çok döküyorum. Evet, ya şöyle içimi çok döküyorum, böyle, eee, kafamdan söyleyeyim çıksın da oluyor ama sonrasında, hani, o arkadaşımla ne kadar dertleşsem de geri dönüp baktığımda şey oluyorum yani. Eve tek başıma dönüyorum ve o, s ııı, konu sürekli benim kafamda dönüyor, yani istediği kadar bana anlatsın. Ben aslında o, ııı, belirli süre zarfı içerisinde şey oluyorum: "En azından bari şu dakika onu anlatayım, böyle, bir içimden, eee, çıkarayım. Arkadaşım bana konuşsun dursun. E, ben sonra onu, ııı, düşüneceğim zaman tekrar düşünmeye deve devam ederim ama en azından onunla o an oturalım. O bana biraz anlatsın hani, nasıl rahatlamam gerektiğini. Ben onu belli bir süre unutayım, d üzerine ben düşünmeyeyim en azından," diyorum. Yani, h eee, onların söyledikleri şeyleri evet, dikkate alıyorum aslında, ııı, gerçekten beni bazı durumlardan güzel bir şekilde kurtardılar, sağ olsunlar. Ama onun dışında, işte, bazen de insanın gözü kör oluyor, görmüyor, eee, anlatılanları dinlemiyor. O yüzden ben de bunları yaşadım yani.
Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet. Hımm. Anladım. Hıı. Doğru. Yani, şöyle: Eee, t eninde sonunda tabii ki kararlarını sen veriyorsun sonuçta. O yüzden, hani, herkes birebir kararını değiştirmeyebilir. Sadece belki farklı bir bakış açısı sunabilir ya da seni o an dediğin gibi birazcık olsun rahatlatabilir. Peki, eee, yani, sonuçta herkesin hayatında böyle kişilere ihtiyacı var ama, eee, bazen mesela bir beklentide olabiliyorsun. Mesela bir problemin var diyelim anlatıyorsun ama, eee, hani, beklediğin desteği görmeyebiliyorsun. Yani, herkesin de bir hayatı var sonuçta yoğun da olabiliyorlar ama bu bir bahane mi sence? Yani, böyle bir durumda, hani, bozulur musun yoksa anlayışla mı karşılarsın? Yoksa o kişiye söyler misin? "Hani, ben senden aslında, hani, bana yardımcı olmanı beklemiştim ama beni, hani, yarı yolda bıraktın." gibisinden.
Evet. Kesinlikle. Ay! Hı hı. Evet. Evet. Anlıyorum. Yani Ya, tam olarak da böyle bir şey yaşadım aslında ve bana bahane olarak geldi. Çünkü ben biriyle bir arkadaşlık kurduysam o artık arkadaşlık dostluğa yöneldiyse Ki biz öyle diyorduk birbirimize. "Benim dostum" diyordum. Yani, o kişiyle gerçekten, hani, benim ona her türlü desteğim e eksiksiz oldu ve onun da bana aynısını olmasını beklerken bu tabii, hani, insanların artık üniversiteye gittiği ve belli bir yerde ayrıldığı döneme girmiştik biz de. Eee, çok, eee, hatta sınava birlikte çalışırdık, ederdik. Üniversite zamanı, eee, ayrıldık. Yani, o başka bir, eee, şehre gitti. Ben başka bir şehre gittim, çok normal. Ama arkadaşlıktada biraz şey oluyor zaten, hani, "Benim yakın arkadaşım, hani, beni alttan alabilir," falan. Ben alttan alıyordum, tabii, o da beni alttan alıyordu bazı zamanlarda ama mesela ben görüşmek istiyordum. Hani, gitmek istiyordum ve bana, işte, eee, verilen cevap şuydu, hani, "Okulum var zaten çalışıyorum ama istersen gelebilirsin, kapım açık." Ya, ben tabii ki gitmek isterim bunu istediğim için zaten yazıyorum ama karşı taraf da, böyle, hani, eee, ben benim okulum yok mu? Benim de okulum var. Ben hafta sonu gidecektim mesela. Böyle, hani, şey demeye çalışıyorum anlarsın ya, işte o empatiyi o, eee, şeyi verdikten sonra karşıdan da aynısını bekliyorsun, yani, anlayışı gösterdikten sonra çünkü ben de çok çalışıyordum. Hatta bence benim bölümüm onun bölümüne göre de çok, eee, yoğun bir bölümdü. Ben moda okuyordum o zamanlar. Hani, böyle, kumaşlarla geziyordum, işte, kalıplar, her yerde parşömen kâğıtları, yağlı kâğıtlar falan, yani, eee, yorucu geçiyordu. Bir de bunların yanında resim derslerim de oluyordu, işte, kocaman çantayla geziyordum falan, hani, ödevlerim de vardı. Ki ben şey, eee, göze almıştım, o çantayı oraya kadar götüreceğim, eee, yolda resim çizeceğim falan ödevlerimi yapacağım bir yandan da. Evet, yani, mesela karşıdan bunu görmeyince, böyle, insan üzülüyor. Daha sonrasında
<chuckles> Hadi ya. Hıı. Evet. Hı hı. A, anladım. Hı hı. Hı hı. Ha. A! Yani. Hı hı. E, tabii. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. <giggles> Hı hı. Evet. Ha ha. A! Onu bile düşündün yani. <chuckles> Ha ha. Yine de gittin mi peki? Yani, hani, eee, yine de bir şans verdin mi kendi kafanda yoksa hani o o beni zaten istemiyor, eee, ben de o zaman gitmem mi dedin? Ne yaptın?
Ya. <chuckles> Yok, ben direkt mesafeyi açtım aradaki çünkü, hani, eee, bana böyle bir bahane sunulması gerçekten saçmaydı. Çünkü ben o zamanlar mesela kendimi kötü hissediyordum, iyi hissetmiyordum. Hani, bu da onları biliyordu ve buna rağmen bana, işte, "Ben çalışıyorum, okula gidiyorum." falan. E, evet, bende aynı şekilde ama, hani, bir arkadaşa ihtiyacım var o an, hani, stresliyim, üzgünüm. Bana, eee, destek olman gerekiyor ama olmuyorsan bu benim gerçekten, hani, "Artık ne yapabilirim?" dediğim bir noktaydı ve o yüzden de, eee, "Tamam, ben o zaman, eee, gelmiyorum. Başka bir zaman artık." deyip, böyle, eee, hiç şeyimi bozmamıştım. Ama sonrasında insan soğuklaşıyor yani. O yüzden de o da z Aynen öyle, oldu. <chuckles>
A! Hı hı. Hımm. Doğru. Hı hı. Sonra uzaklaşma mı oldu ister istemez? Hımm. Yani, o peki hiç fark etti mi bunu yoksa, hani, sen mesela bir şekilde fark ettirdin mi? Yoksa direkt uzaklaşmayı mı tercih ettin?
Yok. <chuckles> Ben uzaklaşmayı tercih ettim ve, eee, işin komiği de şu hiç fark etmedi ve aynı samimiyette olduğumuzu düşünerek, eee, devam etti. Hani, insan hiç mi şey demez: Hani, "Bu kız neden bana böyle yapıyor? Ben ne yaptım acaba?" diye bir geri dönüp bakmıyor. Aynen, sorgulamadı ve ben de orada dedim ki, "Bu benim gerçekten dostum değilmiş maalesef ki. Eee, artık, eee, yapacak bir şey yok." Eee, normal bir arkadaşımmış gibi bakmaya başladım. Şu anda zaten konuşmuyoruz. <chuckles>
Ha ha. A! Hımm. Sorgulamadı. Hı hı. Hımm. Anladım. Yani, dediğin gibi aslında bazı kişilerde sanırım, eee, bu, hani, bir garantiye alma durumu olabiliyor senin de dediğin gibi. Yani, "O kişi beni zaten, hani, alttan alır, affeder." Hani, sen hep öyle davrandıysan zaten öncesinde, senden yine aynı şekilde olmanı her şeyi alttan almanı bekliyor olabilirler ki evet, yani, o o anlamda gerçekten kötü olmuş. Peki, eee, sen mesela hiç, eee, özellikle bir arkadaşın mesela stres altında olduğu bir durum vardır vs. Eee, hiç böyle, eee, yeterince destek gösteremediğini hissettiğin bir durum oldu mu? ya da sonrasında fark ettiğin, hani, "A, ben aslında, hani, bu kişiye destek olmam gerekirdi ama kendi problemime odaklandım. Aynı şeyi yapamadım." gibi?
Galiba, evet. Kesinlikle. Alışıyorlar çünkü. <chuckles> Tabii ki. Ya, sanırım oldu. Evet. Şöyle: Yani, ben aslında, emm, şöyle söyleyeyim, uzak mesafe ilişkisindeydim ve, eee, çok özlediğim için, hani, ona vakit ayırmaya çalışıyordum ama aynı zamanda yakın arkadaşımın da, eee, kötü bir dönemden geçtiği bir dönemdi diyeyim. Eee, ona mesaj atmayı unuttum ama o da biraz bence duygusal olduğu için bu tarz şeyleri çok üzerine üze üzerine düştü. Ya, ben bir de, hani, daha yeni yurt dışına çıkmaya başladım öyle söyleyeyim. Eee, 1 yıl içerisinde oldu her şey. Ben şu an Almanya'dayım da daha öncesinde Türkiye'deydim. O aralıkta, işte, eee, işte, Berlin'e gidiyorum, heyecanlıyım falan. Eee, arkadaşıma yeteri kadar, eee, şey yapamadım diye içten içe kendimi de kötü hissediyorum ama, hani, işte, eee, güzel bir deneyim şu an benim de burada olmam. Onun o da benim adıma mutlu olmalı diye, böyle, hani, empati kurmaya çalışıyorum aynı zamanda acaba kötü mü yapıyorum diye ama yazıyorum da. Ona sanırım yeteri kadar ilgiyi veremediğim için onunla bir tartışmıştık orada, hani, eee, ben de o da aynı şekilde hatalarımızı fark ettik mesela. Bu, böyle, hani, stresli olduğumuz anlarda aslında birbirimize tekrar ne kadar destek çıkmamız gerektiğini hatırlatmıştı bana. O yüzden bu tarz konulara biraz önem vermeye, eee, daha da dikkat etmeye diyeyim, eee, başladım. Aslında zaten dikkat eden biriydim çünkü, eee, ben aynı şekilde kötü bir durumda olsam karşıdakinin ne kadar yanımda olmasını isteyeceğimi bildiğim için aynı şeyi de yapıyordum ama orada birazcık, eee, benim de heyecanlı olduğum için ayarı kaçtı diyeyim. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. A! Hı hı. Evet. Evet. E, tabii. Hı hı. Hımm. Doğru. Hı hı. Hı hı. Doğru. Kesinlikle. Anladım. <chuckles> Yani, evet, ister istemez sonuçta herkes kendi hayatını yaşıyor. Öncelikler olabiliyor ama dediğin gibi, yani, bu noktada empati yapabilmek bile zaten, hani, bir yanlış yaptıysan sonrasından onu fark etmeni sağlıyor. Zaten sorun da öncesinde o yüzden olmuş. Hani, önceki arkadaşın o empatiyi yapmamış bile ve durumu fark etmemiş bile. Yani, sen, hani, bu şekilde yaptıysan da yine de sonrasında fark etmişsin, hani, ona göre dikkat etmişsin, önemli olan bu zaten kesinlikle. Umarım, eee, yani, ilerleyen zamanlarda da yine karşına senin gibi, eee, önemseyen, değer veren kişiler çıkar ve, hani, o şekilde problem yaşamazsın. Eee, çok keyifli bir görüşmeydi, teşekkür ederim.
Kesinlikle. <giggles> Evet. Neyse ki. Umarım. <chuckles> Ben çok teşekkür ederim. <chuckles> Umarım. Aynen öyle. Gerçekten ben çok teşekkür ederim, çok keyifliydi. Kendine iyi bak.
Görüşmek üzere.
Görüşürü